Merhabalar.
Merhaba.
Yemeklerle aran nasıl?
Eee, yemek yapmayı seviyorum. Eee, yemek yemeyi de seviyorum bariz bir şekilde. <chuckles> Eee
Hangi taraftasın daha çok? Yani, yapan mı, yiyen mi yoksa ikisi de mi? A, ne kadar güzel! Bir erkek olarak yapma tarafındasın. İyi bir şefsin, o zaman.
Imm, yapma taraftayım ya, yapma tarafındayım. Çünkü Aynen çünkü Aynen. Yani, eee, ailede şefler olduğu için öyle galiba. Çünkü herkes, yani
Hangi mutfak, eee, daha çok yatkınsın? Hani, eee, elin hangisine yatkın?
Imm Yani, çok, eee, çok ortal Yani, nasıl söyleyeyim? Böyle, keskin bir sınırı yok, ya. Çünkü mesela, ev yemekleri de yaparım Aynen, aynen. Ev yemekleri de yaparım ama böyle, Asya yemeklerinden de falan yaptığım oldu ve seviyorum. Bayağı güzel oluyor. Eee, normal, işte, ortalama, eee, Amerikan tarzı, böyle, basit bir şeyler de yapmayı seviyorum ve olduğu oluyor.
Hımm, de deneyimlemeyi seviyorsun yani, bir birçoğu mutfağa. Çok güzel. Ya, favori, mesela, yaptığın yemek hangisi? Eee, favori olarak sevdiğin yapmayı sevdiğin. Hani, olur, ya, insanların, böyle, sunmayı sevdiği.
Aaa Mesela Aynen, eee, gününe göre değişiyor ama mesela, şey çok güzel. Bu her gün yapabileceğim ya da evdeyken, ken tek başımayken yaptığım bir şey değil ama mesela, ızgara tavuk ve eee, pilav çok ya yapmayı çok severim. Çok basit ve çok, hani, eee, lezzetli yemeklerden biri olduğunu düşünüyorum. Aynen, aynen. Kesinlikle.
Hem lezzetli hem böyle, sporcu yemeğidir, değil mi? Ben, böyle, spordan sonra, eee, güzel, böyle, hafif bir pilav yanına, eee, ızgara gö göğüs herhâlde, değil mi? Göğüs etinden yapıyorsun.
Aynen. Aynen. Yo, ızgara kanat, mesela. Kanat sevdiğim favori yemeklerden bir tanesi. Aynen. Normalde yağ oranı biraz yüksek ama yine de severim, yani.
Kanat mı? Aaa, çok güzel! Çok güzel. Ev ben biraz göğüsçüyüm. Yani, ızgara göğüs, eee, çok keyifli oluyor.
Aynen. Göğüs çoğunlukla, mesela, şey, spordan sonra yapıyorum ben de çoğu zaman.
Eee Evet, yani, mesela, tabii hayatımızın, eee, içerisinde yemek yemek. Onsuz yaşayamıyoruz. Ben de yemek yemeyi çok seviyorum. Çok iyi yapan biri değilim. Arada denemelerim oluyor.
Aynen. Ne güzel!
Eee, ama tabii i tatmak, eee, yemek, yeni yerleri, yeni ke eee, lezzetleri tatmayı çok seviyorum ben de.
Tamam.

Evet, yani, bizim için herhâlde dediğin gibi bayram yemekleri, işte, böyle, özel yılbaşı yemekleri, eee, iii, Ramazan sofraları, eee, unutulmaz anların olduğu Yani yemeğin içeriğinden ziyade sanki, hani, ne yediğimizden ziyade, eee, kiminle beraber olduğun, ııı, daha önemli, değil mi? Yani, yemek belki A klas olmasa bile yediğin kişiler senin için kıymetliyse o yemek daha da lezzetleniyor, diye düşünüyorum.
Yani Hı hı. Hı hı. Ta bizde Hı hı. Kesinlikle! Kesinlikle, kesinlikle! Yani, bir de şöyle bir tarafı var mesela, eee, bizde yemek gerç yiyen, yemek standardı gerçekten çok yukarıda, değil mi? Yani şanslıyız o konuda aslında. Mezopotamya ve Anadolu'nun böyle karışımı ve bence, yani, dünyanın çoğu yerinde yemek yemiş, yani, çok farklı yemek türlerini yemiş biri olarak gerçekten, hani, ya b bir şey ya taraflı düşünüyorumdur ya da, eee, doğal bir şekilde büyüdüğüm Aynen. Büyüdüğüm, büyüdüğüm için onu düşünüyorumdur. Fark etmiyor ama sebepsiz bir şekilde kesinlikle o yemek, yani, acayip iyi oluyor her zaman. Yani, eee, Türkiye'de herhangi bir yere gidip oturduğunda akşam yemeği bayağı güzeldir, değil mi? Onu düşünüyorum sırf.
Evet. Kesinlikle katılıyorum! Yani, zaten, eee, kötü olma şansı yok, değil mi? Hep, böyle, iyi. Evet, yani, aklıma mesela şey geldi, ş benim. Evet, eee, çok, çok keyifli. Aklıma, işte, artık, hani, Hollanda'da olduğum için arada sırada İstanbul'a gidiyorum ze ze eee, ziyaretler için. Emm, aklıma, işte, bir grubum var benim, böyle gurme turu yapıyoruz onlarla her gidişimde. Benim liseden arkadaşlarım.
Hı hı. Evet, evet, ne güzel! Ne güzel! Evet, birkaç defa onu yaptım. Bayağı güzel bir şey.
Minik bir gurme turu. Atıyorum, bir semt seçiyoruz İstanbul'da. Eee, işte Kurtuluş'u seçtik geçenlerde. Orada çok güzel böyle bir muhallebici var ama muhallebisi çok güzel, kazandibi tatlısı çok güzel, işte, her türlü muhallebisi, eee, sakızlısı, işte, portakallısı, onlar çok iyi. Menemeni çok güzel. Tavuklu pilavı çok güzel falan. Böyle, eee, ortaya azar azar söyleyip hepsinden böyle yiyerek falan, böyle, eee, nirvanaya ulaşıyorduk, böyle, zevkin doruklarına. Çok keyifliydi.
Evet. Evet. Hı hı. Çok yenir. Çok iyi, çok iyi! Çok iyi! Bizim de arkadaşlarla, üniversiteden arkadaşlarla bir böyle kanatçı avımız var. Eee, İstanbul'daki en iyi kanatçıyı bulmaya çalışıyoruz son 5-6 yıldır. <chuckles> Eee, Sarıyer'de de denedik ama benim şu an favorim Beşiktaş'ta. Çünkü bir keresinde böyle ilginç bir kanat istedik. Yeşil bir sosla geldi. Avokado falan
Sarıyer'dekilerden mi? O! Beşiktaş'ta bu "yeni nesil kanatçılar" var sanki. Onlar mı acaba?
Aynen, aynen! Ama bu biraz daha eski. Hani hani bir 10 yıl falan. Bilmiyorum, belki daha yeni. Çok çok eski değil tabii. Eee eee, ismini hatırlamıyorum ama yerini biliyorum sadece. Bayağı bildiğin şeye çok yakın. Eee, Kartal Heykeli'ne çok yakın. Eee, o çevrede, böyle 1-2 sokak sağ tarafında kalıyor. Mesela orada böyle yeşil bir sosla gelmişti.
Ne? Neresi? Adı ne? İsmini hat He, Kartal Heykeli'ne çok yakın.

Kesinlikle. Bir keresinde bir restoranda çalışmıştım, işte, Amerika'dayken. Bayağı böyle, eee, lüks bir restorandı. O yüzden, hani, mutfağı tahmin edersin, yani, askeri ortamdan daha disiplinli, daha sert bir yerdi. Eee, bir tane şefimiz vardı. Şefimiz de böyle, hani, star'lı falan, yani, böyle, ödüllü mödüllü bir şefmiş. Eee, onun, böyle, kendi mutfağında denediği ve, işte, yakında menüye ekleyeceği yemekler oluyordu. O yüzden bize denetiyordu. Mesela o yemekleri hâlâ hatırlıyorum. Eee, o zaman çok, böyle, ilgimi çeken tarafta olmasa bile yeni yeni alıştığım zamandı. Suşi deniyordu. Aynen. Bir sürü farklı suşi deniyordu ve hepsini ben yiyordum. Acayip acayip güzel yemeklerdi. Hâlâ tadı aklımda olan bazı, eee, denediği şeyler var. Aynen. Kesinlikle.
Hı hı. Evet, muhakkak. Hı hı. Hı hı, Değil mi? Ama hafızanda, eee, yer edinmiş. Hafı hafızana, eee, kazınmış. Ne kadar, eee, seni etkilemiş, değil mi? Bir de ben mesela yemeklerde
Aynen, aynen. Ben de ondan da çok öğrendim bu arada. Yani, güzeldi.
Ondan birçok şey öğrendin, değil mi?
Aynen, aynen.

Evet, o da, yani, bir yemek yapmayı seven biri için ben biraz, böyle, daha çok, hani, "Sen yemek yapma, ben yeme" kısmında, biraz yiyici kısımdayım. Ama, mesela, yemeklerim de, mesela, özellikle akşam yemeklerinin, böyle, eee, hani, mesela, biriyle bir şey konuşacağım zaman, bu benim için önemli biriyse, hani, onu yemeğe davet ederim. Eee, yemekte konuşmayı tercih ederim. Daha etkili oluyor sanki, yani, ö
Hı hı. O da güzel bir şey bence ya, <chuckles> değil mi? Hı hı. Evet, yemekte konuşmak güzel bir şey. Kesinlikle ilginç bir şey. Ya, bir insanla yemek paylaşmak gerçekten çok farklı bir ortam. Çünkü, eee, yemek yemek, böyle, düşmanla yapabilecen yapabileceğin bir şey değil. Yani, asla
Evet. Değil mi? Yani, eee Evet, bir ailenden biri olabilir, ne bileyim, sevdiğin bir insan olabilir, bir arkadaşın olabilir. Eee, böyle güzel konular konuşuluyor. Yani, bir şey, eee, yemeği de paylaştığın için bir yandan sohbet, o güzel akıyor. Yani, eee, o konuşmaya da, eee, bir şey sağlıyor, unutulmazlık veriyor sanki, değil mi? Böyle önemli yemek toplantılarım hâlâ hafızamda olan böyle yemeklerim vardır mesela, benim.
Aynen. Hı hı. Aynen. Kesinlikle, öyle. Yani, mesela, şey şeyde hatırlar mısın, peki, böyle, eee, çocukluktan hatırladığın, eee
Senin de vardır diye düşünüyorum. Bayram yemekleri mi?
Olabilir, olabilir. Bayram ye yemekleri gerçekten güzel oluyor.
O! Hem unutamıyorum hem de, eee, özlemle, hani, eee, anıyorum derler, ya, artık maalesef o bayram yemekleri kalmadı bizde, herkes bir tarafa dağıldı. Ben zaten
Değil mi? Aynen, aynen. Çünkü bayramın birazcık da şeyi de vardı, değil mi? O hey Aynen, heyecan da olduğu için o a o yemek bir ayrıydı galiba. Özellikle, şey, Ramazan Bayramı'nda, değil mi? Yani, 1 aydır beraber hiç gün ortasında yemek yememişsiniz kimseyle, ailede, yani. Sonra bir anda hep beraber yemek yiyorsun. Kesinlikle.
Uf! Bayram. Evet, onların şeyi, eee, çok ayrı. Dediğin gibi, işte, bayram yemeği veya Ramazan'dan bahsettin, eee, iftar sofrası olabilir. Eee, ondan sonra, yani, o inanışta olmasan bile veya, işte, tutmasan bile şeyi, eee, oruçlu olmasan bile
Hı hı. A! Evet, o da çok güzel bir şey. Bence dini, eee, di dini, eee, yapılarından ziyade çok fazla kültürel yeri de var bizde.
Evet, birleştirici, değil mi? Yani, ben çoğu zaman, eee, oruçlu olmasam bile, eee, o yemeklere katılıp, eee, o paylaşımı, o, ııı, ruhani şeyi, kü kültürü yaşamak isterdim. Çok keyifli olurdu.
Tabii, tabii. Tabii. Kesinlikle. Yani, şu an, mesela Aynen. Mesela, şu an onu arıyorum tek başıma olduğum zamanlarda şahsen. Eee, çünkü şeyle alakalı, dediğin gibi hep beraber onu yapmakla alakalı. Yemeğin de öyle bir tadı, eee, bir ta tarafı var zaten. Eee, bir arkadaşım daha vardı.
Özel, eee özel, eee, anıları olurdu. Evet, Çok arıyorum ben de, evet. Sevdiğin insanlar, ailen, işte, deden, anneannen. Eee, o da çok önemli. Kiminle yediğin de önemli. Mesela, biz yılbaşı yemekleri yapardık. Eee, Türk kül kültüründe olmamasına rağmen. Sadece bunun şeyi, eee, bir bir araya gelmek, yani. Hani
Aynen. Tabii. Hı hı.
eee, anneannem hindi söylerdi, işte, Sakarya'dan hindi gelirdi, eee, onu yapardı. O hindi eti, pilav. Eee, aslında Türk kültüründe olmayan bir şey ama, eee, maksat orada aileyi toplamak.
Hı hı. Evet, evet.

İsmini hatırlayamadım şu an ya. Ama çok güzel bir şeydi böyle çünkü çok acılıydı. Ben acılı şeyler seviyorum. Hem avokado hem de böyle acılı bir sos karıştırmıştı. Mesela onu çok sevmiştim. Hâlâ aklımda. Oraya gidiyorum artık. Ama tabii aramaya devam ediyoruz. Bilmiyorum, yeni şeyler çıkıyor bu yeni nesil bahsettiğin gibi.
Hı hı. Evet. Evet, bir de böyle, arkadaşlarla böyle gurme turları, eee, güzel anılar da bırakıyor. Sohbet, muhabbet de güzel oluyor. Yeni yerler görüyorsun. O esnada, eee, <chuckles> benim işte, Fatih tarafında gitmiştik. Eee, orada da revani yemeye gittik. Tabii bizim, ay arkadaşların tipleri de biraz böyle, farklı, alternatif tipler. Değişik geldi insanlara herhâlde o bölgede. Ondan sonra biz tabii umursamıyoruz böyle şeylere. Eee, tatlının üzerine çay istedik. "Çay yok." dediler.
Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. Evet, evet, bende de öyle. Aynen.
Sonra bizden sonra gelen birkaç, eee, genç arkadaşa çay verdiler falan. Biz çok gülmüştük. <chuckles> Herhâlde bizi sevmediler, o yüzden çay vermediler falan diye. Eee, evet, evet, tipimizi beğenmediler ya. Buraya uygun değiliz falan. <chuckles>
Allah Allah! Anladım. Tipimizi beğenmediler. Şakir'e çay yok gerçekten. "Şakir'e çay yok" demişler.
Aynen öyle oldu. Yani bunu yaşadık. Hâlâ o, eee, şeyi anlatıyoruz, muhabbeti anlatıyoruz. Eee, işte, Fatih semtine herhâlde biraz fazla geldik, bilmiyorum. Komik bir anıydı ya. Yani, eee, böyle yemek muhabbetleri arkadaşlarla hem bir araya gelmeye bahane oluyor, hem, eee, güzel sohbetler hem güzel yemek de yiyorsun.
Çok iyiymiş ama ya ama. <chuckles> Aynen olabilir. Fatih'teyse olabilir. Evet.
Eee, yani hayatın güz e eee, "Yaşamak zaten 3-5", eee, "kısa mutlu andan ibaret" diyor ya Sezen Aksu. Bunlar da bunlar yani bana göre. Eee, çok keyifli ya.
Güzel bir şey ya. Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya, biz arkadaşlarla buluştuğumuzda hep böyle, işte, her şeyi konuşuruz. Bazen ciddi, bazen ciddiyetsiz saçma şeyler. Ama bazen o yemek olayını yaptığımızda oturuyoruz, böyle dünyanın en ciddi konusuymuş gibi, böyle, herkes, böyle, çok, eee, odaklı bir şekilde o yemeğin, eee, kritiğini yapıyoruz. Mesela o çok güzel bir şey benim için. Böyle ailem gibi hissettiriyor. Eee, yani, yemek üzerinde yaptığın için de ayrı bir özel yeri oluyor, değil mi? Hı hı.
Hı hı. Evet, evet. Aynen öyle. Evet. Yani çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Eee, bence. Eee, yani <chuckles> aca aklıma acayip acayip şeyler geliyor <inhales> yemekle alakalı. Eee, unutulmaz nice yemekler olsun ya hepimizin adına. Keyifli, eee, sofralarda oturmak nasip etsin.
Acıktım da bu arada konuşurken. <chuckles> Aynen, aynen. Umarım, umarım hepimizin. Aynen.

Peki, yemek yapar mısın genel olarak? Yoksa a dışarıda mı yersin yoksa yeme eve mi çağırırsın?
Ya, mecbur kalırsam yaparım. Hani, eee, genelde partnerim yapıyor. Iıı, öncesinde ailem yapıyordu. Yalnız yaşadığım dönemde de dışarıda yiyordum genelde. Emm, yani, arada sırada denemeler oluyor. Eee, ama birine yapmak, özellikle bu, işte, partnerin, eşin, kız arkadaşın, sevgilinse en keyiflisi o zannedersem, değil mi? Böyle keyifle
Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Evet, evet, anlıyorum. Aynen, aynen. Kesinlikle, aynen. Yani, ben de zaten, böyle, her gün yapma lüksüm yok. Hem çok vaktim olduğundan değil hem de, eee, keyfini çıkarmayı sevdiğim için bunu böyle eee, her gün, her gün yapmayı sevmiyorum doğrusu. Ama ortalama her gün Aynen, aynen. Ya da daha böyle profesyonel yapmak istedin. Mesela, eee, ilk buluşmalarımızdan bir tanesinde yemek yapmıştım ben. Eee, hani, dışarıda yemek yemektense onu yapmak istedim. Çünkü sevdiğim bir şey.
Evet, böyle aşkla yapılır de derler ya, böyle, eee, sevdiğin insana. Hı hı. I kadınlar çok etkileniyor ama bundan, eee, yani, değil mi? Eee, acayip şe tavla ta iyi iyi bir tavlama yöntemi. Geçen, eee, Issız Adam, 2008 çok eski filmlerden ama meşhur bir film, eee, Türk filmi. Onu izleyeyim dedim. Böyle açtım. Adam şef, eee, çok, işte, eee, şey bir adam. Yani, böyle çok çapkın falan. Eee, şeyle kandırıyor, işte, o sevgilisini: "Yemek yapayım sana." diyor. İşte, yanında bir şarap, güzel böyle bir, eee, yemek falan. Eee, hakikaten kadınlar kadınların hoşuna gidiyor.
Etkilenmiş bariz bir şekilde <chuckles> demek ki, değil mi? Aynen. Evet. Evet, evet, biliyorum. Anladım. Anladım. Ben de hiç böyle Evet, galiba. Ben de hiç böyle, nasıl söyleyeyim? Eee, geri kalan evdeki hiçbir işle uğraşan <chuckles> uğraşan biri değilim aslında. Hı hı.
Ya, böyle mesela unutamadığın, eee, sevgilinle, eee, anın var mı mesela? Böyle yemek yaptığın, senin için özel bir an.
Evet, işte, mesela o o o an, mesela, en güzellerinden bir tanesiydi. Çünkü, eee, böyle bayağı kaotik bir zamandı. Eee, ben tamamıyla, hani, yapmak istedim ama dayanamadı o da bir şeyler yapmak istedi. Çünkü o da aslında daha çok yemek yapmayı seven taraf şey, yemek yapmayı seven tarafta. Eee, böyle ilginç bir şekilde çok A aynen, harmanlı bir şekilde yemek beraber yemek yapmış olduk. Mesela, o hâlâ aklımda olan ve en sevdiğim anlardan bir tanesi.
Hı hı. Hı hı. E, beraber de yapılabilir mesela değil mi? Evet, unutulmayan böyle anılar oluyor. Yani, ins böyle tek başınayken pek insan, hani, özenmiyor. Eee, hani, daha çok karnını doyurmak için bazen özeniyorum ben özellikle, hani, eee, keyifli, eee, tek başıma da olsa böyle bir güzel bir omlet yapıp sabahları kahvaltı etmeyi seviyorum. Eee, zaten çok, hani, eee, birkaç çeşit yerim ben. Hani, çok böyle 10 çeşit sevmem. Eee, o gün nasıl, işte, modumdaysa ama böyle birine yapılan yemek veya birinin sana yaptığı
Aynen. Doğru, doğru. Hı hı. Aynen, aynen ben de. Hıh.